Ya, şöyle, eğer filmi seviyorsan, mesela, işte, ana karakter, işte, hoşuna gitmiştir, işte, film acayip gelmiştir. Zaten filmi döndüren, ııı, ana karakter olduğu için bu bunlar çok önemli. Yani, başrol oyuncusu, ya, ilkten şey olmayabilir, nasıl anlatayım? Böyle, çok ünlü falan da olmayabilir. Daha sonrasında, mesela, eskilerden bahsedeyim, yani, daha sonrasında zaten ünleniyor eğer oyunculuğu müthiş iyiyse. Benim, böyle, eee, bazı filmlerden, böyle, konuştukça şimdi şey, eee, dönüyor kafamda, böyle, ikonik <chuckles> karakterler falan, hani. Neyi seviyorum ben? Şimdi, çok film izliyorum, işin aslı bu. <swallows> İzliyor idim diyeyim. Şu bu ara o kadar çok izlemiyorum ama, hani, var izlemek istediklerim, işin aslı. Böyle, iii, bir de liste miste yapıyorum, işte, şunu izleyeyim, bunu izleyeyim falan diye, böyle.
Hı hı. Hıı. Doğru, evet. <chuckles> Hı hı. A! Çok iyi. Hı hı. Ha. Ay, süper.
Şey, bir de çok, böyle, filmle iç içe oluyorum. Karakterlerle, böyle, çok saçma sapan, ııı, pı yani, saçma sapan da demiyeyim ama aslında, absürt, hani Evet, yani, aaa, dı çok aşırı derecede bağ kuruyorum. Mesela, insanlar benimle dalga geçiyor bunun yüzünden. Böyle olaylar da oluyor, yani. Du sinemaya gönül verdim âdeta Gönül verdiğim için de <chuckles> Yani, çok
Bağ kuruyorsun gibi. A! Evet. Hı hı. <laughs> Çok iyi. <laughs> Evet. Emm, peki, bir şey sormak istiyorum, burada, eee, iyi filmler izlediğin için mi, yani, eee, yapım, yani, yönetmen mi, eee, orada sana aslında bağ kurdurabiliyor yoksa sen, hani, biraz daha empatik bir insan mısın? Çünkü, eee, anlattığın şeyler, hani, eee, yani, arkadaşların, hani, seninle, işte, gülüyorlar, eğleniyorlar falan, hani. Eee, sanırım kendileri öyle bir yere gelmiyor o filme, aynı filmi izlediklerinde. Senin için daha, böyle, o karakter, eee, yaşayan bir şey hâline de geliyor, anladığım kadarıyla.
Evet. Yok. Ya, şöyle bir şey var, mesela duygusuz bence onlar, ruhsuzlar falan, diyormuşum. Yani, yani. Ya, sorun kesinlikle sizde, benimle hiçbir alakası yok. Yönetmenin kim olduğunu bilmiyorum genellikle. Yönetmene bakmıyorum. Ya, sonuçta ben, eee, kendim kendi kendime film izleyen bir insanım, yani. Ha, böyle, çok sansasyonel şeyler olmuşsa, mesela, A! Yönetmen, şu yönetmenin başına şu gelmiş." falan diye, böyle, iz "Ha, o o muymuş yönetmen?" falan diye, böyle, şey yapıyorum, hani. Mesela, kitaplardan uyarlama filmler oluyor. Onlara mesela, "A!" diyorum, "Gene güzel yazmış, şey." Bazen o kadar, hani, eee, sanki benim arkadaşımmış gibi, böyle, hani, kral yapmışsın şovunu, falan gibi, böyle, hani, ti şi şeylerim oluyor, hani
<laughs> Sorun onlarda, evet. <laughs> <laughs> Hı hı. Ha. Evet. Evet. Hı hı. Hıı. Ya, ne güzel. <laughs> Ya, yakın da hissediyorsun aslında yi yapılan eserle kendini. Yani, sadece karakterle değil, bütün eserle, eee, biraz yakınlık görüyorum, sen böyle anlatınca.
Tabii canım. Tabii, böyle